Wow, oke. Ada tambah lagi, Yaman.
Gitu. Heeh, Yaman. Nah, aku ceritain tuh zaman dulu kan, eee, apa namanya, kalau kita juju juga suka apa namanya, belajar sejarah kan pelajaran sejarah tuh kalau di sekolah, kan di suka diceritain juga tuh, dulu kan banyak tuh, eee, orang-orang dari Yaman yang, eee, naik kapal ke Indonesia buat berdagang kan.
Mhm. Mhm. Ya.
Nah itu aku ceritain tuh, di situ ada kakek buyut aku tuh sama nenek buyut aku.
<chuckles> Oke, lucu ya, jadi kayak belajar sejarah versi Kakak, nih. <chuckles>
<chuckles> Gitu. Iya, belajar sejarah versi aku, begitu. Nah, eee, mereka dateng tuh buat dagang, ceritanya. Nah, udah ya udah sampai akhirnya, eee, apa namanya, eee, lahirlah aku kan, begitu. <chuckles>
Mmm, hmm hmm. Oke, dan itu udah di Indonesia gitu ya, ranahnya.
Sampai lahirlah aku. Iya, dan itu, mmm, apa namanya, je eee, banyak di Indonesia tuh banyak yang, eee, suku-suku Arab, gitu. Dan nah terus, eee, apa namanya, ada juga tuh yang nanya sampai kayak, eee, apa, marga-marga, gitu.
Mmm, hmm. Oh, oke. Sama sangat detail ya pertanyaannya orang ini.
Heeh. Kenapa?
Pertanyaannya sampai sedetail itu ya orang nanyanya.
Eh, iya, sampai sepenasaran itu, gitu. Eee, karena kan kalau di eee, suku Arab ya, suku Arab yang di Indonesia tuh kita punya marga-marga, gitu. Heeh, kita kita punya marga-marga. Jadi, ada yang marga marganya apa marganya apa, gitu. Kayak, kurang lebih sama kayak apa ya, eee, Medan juga kan ya, sama kayak Medan, gitu kan. Iya, heeh, ada marga-marga juga. Nah
<chuckles> Oh, ya. Hmm, bener sih. Ah, iya bener ada marga-marga juga ya berarti di situ? Nah Oke. Nah, terus ketika Kakak nih kan berarti sering ya tadi Kakak bilang ditanya, "Kamu asli dari mana?" Ketika udah sering ditanya gitu sempet kayak bosen gitu nggak sih, Kak? Atau kayak malah capek jawabnya gitu?

Iya beda tuh sama, eee, mukanya pada umumnya. Nah terus tuh jadi orang orang-orang tuh be berpikir mungkin, ini orang, eee, apa pendatang dari luar kali ya mungkin gitu.
<chuckles> Oke. Oh, oke segitunya ya Kak ya, maksudnya se seberasumsi itu ya orangnya berarti?
Mungkin orang mi jadi Iya heeh, sampe berasumsi mungkin, eee, mungkin dia, apa, berasumsi gitu, tapi aku pernah juga loh, eee, waktu kuliah itu lagi jalan kan, itu aku lagi ngantri buat pendaftaran ulang, terus aku udah selesai tuh pendaftaran ulang, aku ba eee, apa, eee, me apa menuju ke tempat lain kan. Nah saat aku menuju ke tempat lain tuh ada anak yang lagi ngantri, terus tuh dia ngomong gini, "Eh liat liat tuh ada apa namanya, ada mahasiswa dari luar negeri, dari Arab kayaknya tuh!" eh padahal aku ngerti loh apa yang mereka omongin gitu.
Oke. <chuckles> <chuckles> Dikiranya orang asing yang gak ngerti gitu, ngomong apa.
<chuckles> <chuckles> Iya dikiranya orang asing, nggak ngerti, jadi itu, eee, sering banget itu orang tuh nanya, "Kamu dari mana sih asalnya?" <chuckles>
Wah, oke. Oke, tapi makin Kakak jelasin itu malah makin penasaran nih, sebenarnya bentukannya gimana nih mungkin, eee, ketika Kakak ditanya gitu, jadi gimana tuh Kak jawabnya?
Gitu. Nah kalau misalkan ditanya gitu, biasanya tuh aku bakal jelasin tuh <chuckles> silsilah keluarga aku.
Oh oke.
Gitu, tapi tergantung sih.
Ada ini gak, ada versi jawabannya? Apakah versi jawaban panjang versi jawaban pendek gitu?
Oh ya, kalau misalkan, eee, aku lagi pengen jawab yang pendek aja ya, biasanya aku bilang, "Aku keturunan Arab," gitu, <chuckles> udah gitu aja, kayak terus terus biasanya kan mereka suka nanya, "Ih kok kok bisa, eee, keturunan Arab dari mana?" Gitu-gitu kan. Ya pokoknya ada deh, dari dari buyut gitu, aku kadang suka bilang gitu. Ya apa namanya, soalnya kan di Indonesia juga banyak kan suku dar suku Arab juga. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan aku lagi pengen jelasin panjang tuh, aku ceritain juga. Jadi, mmm, apa namanya, buyut aku itu tuh, eee, kakek jadi, kakek eh iya kakeknya nenek aku, nah kakeknya nenek aku <chuckles> panjang kan ya? Heeh.
Hmm, udah paling pendek gitu ya? Heeh. Mhm. <chuckles> Oh. Oke. Mhm. Waduh. <chuckles> Panjang ya udah ini. <chuckles> Oke terus terus?
Jadi kakeknya nenek aku itu orang, eee, Pakistan, Hindustan. Nah jadi bukan cuma Arab aku, ada Pakistannya juga.
Wah oke. Mmm. Campur juga ya ternyata.
Nyampur, iya jadi. Kakeknya dari nenek aku itu adalah orang Pakistan nah sedangkan, eee, dari kakek aku, eee, orang tuanya dari kakek aku itu, eee, perantauan dari Yaman.